Allora, ti faccio un po' un excursus di quello che è stato il mio processo creativo, anche se non ho proprio precisamente una icona a cui mi sono ispirata. E più, uhm, io mi ispiro più a quello che mi piace, quindi, mhmm, a me piace un aesthetic mhmm, io mi mi concentro molto lo so, sembra un discorso da pazza e no forse non potrebbe essere chiaro per tutti, però
Sì. Mh-mh. Quello che senti. No, <chuckles> perché? Okay.
Io ho non valuto come mi voglio vestire o una, mhmm, una, cosa concreta, io valuto la vibe che voglio dare, uhm, quindi la la sensazione, uhm, l l'immaginario in cui vorrei essere, provo a romanticizzare un po' la mia vita
Mh, capi Mh-mh. Sì, sì, sì.
quindi, è come se il mio cervello fosse un po' una Pinterest board delle cose che mi piacciono, uhm, e della vibe che hanno queste cose, cioè proprio Pinterest proprio nasce per questo. E quindi, ehm, io mi ispiro proprio a un film che vedo, a, uhm, magari epoche passate che mi piacciono, sempre romanticizzate. Poi io sono un amante molto de del cinema e quindi è ovvio mi rifaccio a a a tanto a questo
Beh, certo. Mh-mh. Capisco.
ehm, in passato quando ero piccolina, amavo Marylin Monroe e penso che per un periodo mi abbia anche un po' influenzata su alcune cose, uhm, però non ho un'icona precisa. Invece per quanto riguarda, uhm, come è cambiato il mio stile nel tempo, appunto quando ero piccola, uhm, ho notato che vabbè, questo è intrinseco dei bambini, ehm, si fanno meno influenzare Sì, dall'esterno, poi arriva il periodo in cui magari entri un pochino più: i compagnetti, un pochino più in "società" tra virgolette, uhm, quindi inizia, uhm, il volersi conformare, perché a quell'età è molto così, il un po' di bullismo, tutte queste cose qui. E ho notato che il mio stile si era un pochino messo da parte perché, uhm, seppur non ero una persona molto che amava, uhm, omologarsi, però
Mh-mh. Una cosa inconscia, okay. Sì. Eh beh, vero. Capisco. In qualche modo ti ha trascinato dietro questa forma di adegua di adeguamento, no, mh-mh, volersi conformare, il voler dire: "Anch'io mi vesto così." Forse per amore anche di rientrare in un gruppo, no, di di circostanze d'amici
Sì, sì. Perchè Sì, anche perché i bambini sono cattivi da un certo punto i ragazzini sono sottili, quindi, ehm, anche se non vuoi, anche se non te ne frega, poi in una certa misura, te ne frega. E, poi però ovviamente con con la crescita mi sono completamente liberata da questa cosa, quindi
Eh beh. Eh beh. <chuckles> Certo, raggiungi una maturità che in qualche modo ti ti aiuta a fregartene, no, di dover necessariamente rientrare in degli schemi che la società in qualche modo ti impone, no, quindi, poi lì subentra la tua personalità.
Sì. E quin